У меня сейчас, ты знаешь, такой вот период, когда, а, мужу предложили работу в другом городе и вот мы сталкиваемся с тем, что вот, э, ну, реально страшно, вот. Здесь как-то уже всё более-менее привычно, хотя мы и здесь не так, э, не так долго живём, но всё-таки уже есть какая-то, м, работа, к которой более-менее привыкли, школа для детей, да, там какие-то друзья. А, не настолько они близкие за эти несколько лет, пока мы здесь живём, но всё-таки уже есть вот какой-то социум, какие-то группы, с которыми мы общаемся, уже знаем места, уже привыкли к нашей квартире. Ну, знаешь, уже как-то вот всё знакомое, всё всё привыкшее, всё нь казалось бы, не хотелось бы никуда ехать. Но скорее всего, что это, м, вынужденный будет такой переезд, потому что, ну, как бы это связано с работой, э, его хотят перевести в в другой как бы, ам, а, филиал или, как сказать, другое отделение. Вот, и вот, эм, вот это вот, понимаешь, вот этот страх неизвестности, что нас там ждёт, э, где будут дети учиться, а там ещё и климат другой, как вот мы там сможем, не сможем, привыкнем, не привыкнем, как там это всё, эм, б м, подойдёт нам или нет. Вот вот он прям меня а
Мгм. Ясно.
сковал, я прям не могу просто ни о чём другом больше думать. Можешь мне посоветовать что-нибудь?
Мгм. Слушай, ну смотри, на самом деле, переезд на новое место- это огромный стресс всегда, да, и совершенно нормально в этой ситуации, а, испытывать страх неопределенности, да, и связанную с этим вот какую-то скованность и, а, вот то оцепенение, которое ты описываешь, да, это защитная реакция твоя, вот, э, перед необходимостью, вот, принимать какие-то решения, да, и двигаться куда-то, а ты ещё толком и не понимаешь куда, да, потому что пока очень много новых вводных и, может быть, даже не совсем понятно, с чего начать, э, как вообще подступиться, да, к организации своей жизни на новом месте, м, вот. На самом деле, в в в любой человек в ситуации переезда будет чувствовать себя неуверенно, потому что это большое изменение, это действительно, м, очень много вопросов и гораздо меньше ответов. Вот, поэтому, а, очень понятно, что ты именно так себя ощущаешь, и я тебе сочувствую, что тебе приходится через это проходить, и это действительно большой стресс.
Мгм, да. Да. Ой, спасибо тебе за сочувствие.
Вот, скажи, пожалуйста, есть какие-то, м, вещи, которые больше всего вызывает у тебя беспокойство, мысли о которых, да, скажем так, вот ты упомянула климат, да, ты упомянула необходимость, э, искать какие-то там школы, детские садики для детей новые, может быть, есть что-то другое, что беспокоит тебя больше всего на данный момент. Вот можешь об этом чуть подробнее рассказать?
Ну да, н-да, кроме того, что я уже упомянула, э, школа и климат, меня ещё беспокоит, э, ну, как сказать, вот внешняя, э, не знаю, природа. То есть, для меня очень важно, э, то место, в котором я живу, мне оно должно нравиться. То есть, если я буду жить в каком-то таком районе или, э, а, городке, который вот не будет меня привлекать чем-то, то ли какой-то природой красивой, то ли какими-то парками, или вот каким-то уютным местом. Вот для меня это очень важно. Это как бы для меня место силы, вот что-то связанное с природой, что-то красивое, что-то вдохновляющее, где я могу там каждый день, э, или гулять, или, э, просто там размышлять, думать. То есть, вот, э, для меня важно это видеть, э, передь гл перед глазами. Луч идеально, конечно, жить прям в таком месте. Ну, или с красивым видом, например, или, а, в красивом месте, но хотя бы чтобы это было вот в такой доступности, чтоб можно было на машину сесть, приехать и вот насладиться этим. Потому что, ну, я для себя уже давно вот так отметила, что, в, э, когда у меня какие-то стрессовые моменты, какие-то сложные ситуации в жизни, то вот такие места меня, а в вы вытаскивают, мне вот, э, они мне помогают, потому что я приезжаю в это место, я расслабляюсь, я начинаю там думать, анализировать, э, и мне вот, э, как бы проще становится восстановиться в таких местах. А если там будет такой город, что ничего знаешь такого красивого и особенного, просто там не знаю какие-то старенькие здания, э, нет никакой зелени, парков, э, м, не знаю, там водоёмов, да, набережных, гдь каких-то мест, где можно, а, погулять, то вот, э, вот этот момент меня меня тоже, м, смущает и, ну как сказать, настораживает.
Мгм. Ну да. Мгм. Понимаю. Мгм. Понимаю, да. А, природа- это действительно очень ценный и очень, а, такой очень важный источник, а, ресурса и отдохновения. Очень здорово, что, вообще, что ты нашла для себя этот, а, ресурс, что ты точно знаешь, а, что тебе это помогает в состоянии стресса, а, нормализовать, улучшить твое состояние. Скажи, пожалуйста, а пробовала ли ты чуть заранее, может быть, с помощью таких ресурсов, как вот, а, Google Earth, да, на Google Maps тоже есть опция в 3D посмотреть, а, может быть, да, там посмотреть какие-то фотографии, видео той местности, а, в которую вы, возможно, попадете? М, может быть, чуть заранее, как бы, знаешь, попутешествовать по карте и посмотреть вообще, а что там есть. А есть ли там вот те места, о которых ты говоришь, которые могли бы, а, стать твоим местом для будущих прогулок? Вот ты проводила такое такие исследования уже?
М. Слушай, это хорошая идея. Насчет карты- я даже не подумала об этом. Надо будет прогуляться, действительно. Я просто пробовала, а, спрашивать вот какие-то фотографии этого места, э, просто в интернете по поиску. И, если честно, там немного было этих фотографий. В основном, ам, подкидывались какие-то фотографии крупных городов, которые там рядом находятся. А вот именно того городка, куда нам, э, нужно будет ехать- вот их или мало, или, ну, как бы, м, ничё такого я и не нашла. Ну, я и не так прям глубоко еще искала, но вот, э, по первых, знаешь, страницах поиска нь особо, э, там 1 здание везде присутствует. Не знаю, может это у них центр какой-то или что. Вот, а вот по карте пройтись- да, это хорошая идея. Там же видно будет, если это зеленая зона, то это какие-то парки, если Э, ну, то есть, по обозначениям карты можно будет примерно посмотреть, э, как там всё расположено.
Да. Да, совершенно верно. И ты уже сможешь посмотреть там рельеф, да, какие-то водоемы, то есть вот это всё на карте тебе будет, э, видно, понятно, и ты уже, исходя из этого, сможешь как-то заранее, знаешь, поискать, да, там, спланировать, а, вот какие места там, в первую очередь, ты, допустим, захочешь там посмотреть, исследовать. У тебя уже будет, по крайней мере, это в этой области какой-то план. Ну и вообще, если мы говорим о планах, ты знаешь, снизить вот этот вот градус, а, страха неопределенности. На самом деле, помогает такая, очень, а, несложная вещь- это, м, разбить на небольшие шаги, да, вот все те большие процессы, которые вам предстоят на новом месте. А вот к по каждому из них просто написать себе где-то на бумажке или в приложении, м, а, разбить на несколько этапов, да, ну, то есть, например: ну, там, новые школы, да, найти к детям. Задача, в общем, так вот звучит- достаточно масштабно и, э, немножечко может пугать своим, а, вот этим вот. А, ты думаешь: а сколько времени, сколько сил мне на это понадобится? Это действительно может пугать. Но если разбить ее на небольшие шаги, например, а, допустим, там посмотреть, э, допустим, по карте ближайшие школы. Всё, точка. Задание на 1 день там, на, там, не знаю, на полчаса, да, максимум. Да, там, следующий, например, а, поискать отзывы об этих школах. То есть, да, потихонечку, да, смотреть, и зи уже там в процессе делать себе какие-то заметки. Там 3 шаг, например, поспрашивать, м, какие-то, может быть, а, рекомендации в сообществе в местном, да, там. Поискать группы в "Фейсбуке" этого городка, наверняка такие существуют. Да, ну, то есть, вот и там задать какой-то вопрос, а вообще, какие школы там рекомендованы. Да, то есть вот на какие-то такие небольшие шаги разбить, а, вот сам этот большой процесс, и и тогда, скорее всего, тебе будет, а, психологически проще к нему приступить. Как тебе такая идея?
Мгм. Да, мне тоже подходит этот совет, спасибо. Действительно, э, я пробовала вот просто, м, а, по спискам смотреть, какие там есть школы, но вот, эм, хорошую идею ты мне подкинула насчет сообществ, чтобы найти там какие-то группы, чаты и именно пообщаться. Потому что я, например, открываю сайт школы- ну, окей, я вижу там, как она выглядит, какую-то общую информацию, да, а хочется что-то более такое, э, подробное, более конкретное, какие-то отзывы, какие-то там, ну, вот именно, э, человеческие какие-то вот такие, м, отзывы послушать. И, действительно, это хорошая идея- найти их у в каких-то сообществах. Да, воспользуюсь обязательно.
Да, это могло бы тебе помочь, действительно, на этом этапе. Вот, и такой очень, а, мне кажется, а, важным тебе об этом напомнить, да, что вот пока ты находишься в таком состоянии стресса, да, перманентного. Ну, потому что переезд- это действительно стресс и, а, ну, это так, и это важно признавать. А, в этот период очень важно не забывать заботиться о себе, да, и обеспечивать себя достаточным количеством сна, а, достаточным количеством, а, это здоровой, а, ну, или хотя бы какой-то еды, да, но чтобы она была, чтобы, эм, а, твое тело, да, и твое состояние, ну, в общем, м, как бы помогали тебе, позволяли тебе выносить то количество задач, и то количество, а, каких-то активностей, да, и то количество вот напряжения, которое, ну, естественным образом будет, а, будет тобой ощущаться. Вот у меня просто.
Ну да, только обычно в таких ситуациях на сладенькое тянет больше всего.
Да даже если она сладенькая, ну так вот как раз это тот период, когда можно себе позволить и совершенно со спокойной совестью. Конечно, конечно, конечно. Это, а, если тебя заставляет это чувствовать себя лучше, то пусть оно будет, потому что у тебя сейчас более масштабные задачи перед тобой стоят, и вызовы. И тебе, а, ну, наверно, в первую очередь, да, важно справиться вот с переездом, а, и со всем вот этим, а, вот, а потом уже будешь разбираться со сладеньким.
М-да. В качестве исключения, да? Да, слушай, э, спасибо тебе, что поддержала меня, что дала свои рекомендации, советы. Я попробую написать список. А, во-первых, включу туда вообще все пункты, которые мне нужно, м, учесть, да, при переезде, и потом вот действительно распишу такими маленькими поэтапными шагами, и каждый день буду что-то узнавать, что-то смотреть, какую-то информацию для себя находить. А, плюс пройдусь по картам, как ты, э, посоветовала, и, надеюсь, мне как-то станет спокойнее, что ли, за этот этап нашей жизни. Спасибо еще раз.
Рада была пообщаться, и пусть у тебя всё получится на новом месте.